Sì, allora, ehm, c'è, mhmm, nella nella parola nel dialetto di mio padre, ehm, la parola pittiddaro, pittiddèro sarebbe, che, ehm, significa pettegolo, pettegola, okay? Ehm, deriva dal fatto che c'erano appunto delle persone che dipingevano le bacheche comunali o comunque sai dove dove venivano affissi degli annunci e quant'altro, che giravano da paese a paese per dipingere queste bacheche e quindi sentivano i fatti delle persone di ogni paese e li dicevano gli altri. Ecco perché si chiama quello che pi dipingeva, quello che pittava, e quindi pittiddaro, quindi il pettegolo, no, che
Mh-mh. Okay. Okay. Cert Ah, perché era quello che effettivamente andava a dipingere poi le bacheche. Vedi effettivamente, ehm, in una parola hai non solo l il concetto effettivamente di pettegolo, ma hai anche un'idea di come le informazioni giravano in nella società, ehm, di allora e di come effettivamente da cui proviene poi quella parola. Molto, molto, molto interessan
Esatto. Esatto. Mh-mh. Ecco perché secondo me il dialetto de dovrebbe essere insegnato nelle scuole, in determinati ambiti. Nel senso che bisognerebbe insegnare l'italiano, perché ovvia ovviamente è la lingua nazionale, non può essere, ehm, se posso dire, ecco, non può essere tolta.
Ce Però hai un po' paura che si possa perdere effettivamente l'utilizzo del dialetto come abitudine, anche tra i più giovani?
Mhmm, guarda dipende molto da che tipo di zona si parla. Ad esempio, ehm, nelle zone della Puglia o del napol del della Campania, ehm, specialmente Napoli città ad esempio
È un'alta percentuale di parlanti effettivamen
la gente è f fiera del proprio dialetto e non lo perderebbe mai.
Addirittura in Campania il 75 % parlano in dialetto o conoscono il diale
Esatto, quindi quindi la gente non no non lo non lo perderebbe mai. Credo che ci siano delle zone in cui il dialetto viene un attimo visto un po' male, ad esempio nella zona di mio padre, però, ehm, secondo me i ragazzi continueranno a utilizzarlo perché ormai va fa parte della loro società e della loro vita.
Certo, ma poi è fondamentalmente la lingua di cui hanno bisogno in ogni momento per poter comunicare, per poter vivere, quindi effettivamente è difficile che si possa perdere così dall'oggi al domani. Guarda, mi ha fatto veramente piacere di farci questa chiacchierata, abbiamo parlato anche di tante cose molto interessanti, di identità effettivamente, ma anche di come la lingua porta in sé tanti ricordi e tante storie, anche solo di un popolo. E niente, io ti auguro una buona giornata e a presto.
Mh-mh. Sì, sì, assolutamen Con concor

Ah, allora, sì. <chuckles> Diciamo che io adesso vivo nella zona di mio padre, quindi tra virgolette sono mhmm, ho "sempre" vissuto in questa zona e quindi sono più abituato ad ascoltare ehm, tra virgolette "usare" quel dialetto. Però, uhm, ho sempre avuto un apprezzamento di più verso quello di mia madre perché era meno sentito e perché mi suonava proprio meglio, cioè, mi piaceva di più. Ehm, e ti devo dire
Okay. Okay. Ah, quindi c'è anche proprio una preferenza, uhm, diciamo estetica si potrebbe dire. Ti ti ti pia perché? Cos'è che effettivamente ti suona meglio nell'accento? È qualcosa che riesci a dire o è quasi inconscio?
Sì. Sì, sì, sì. Mh-mh. È quasi inconscio, però ci sono delle mhmm, delle differenze sostanziali. Ad esempio, uhm, il dialetto di mia madre tende ad allungare le parole, mentre quello di mio padre tende ad accorciarle, a volte, uhm, sostanzialmente s si forma la vorol la parola
Okay. Sì, ho sentito parlare in barese e sembra a volte solo consonanti una dopo l'altra praticamen
Esatto. Sì, togli le vocali e hai le consonanti e u util oppure togli l'ultima vocale. Quindi, ecco a livello di suono
E invece l mi dici l'accento di tua madre è più quindi musicale in un certo senso, cioè, proprio le parole si trascinano di più, c'è più apertura quindi delle parole. Interessante. E c'è un ambiente in cui quindi tu usi di più l'accento di tua madre?
Assolutamente. Mh-mh. Sì, è più musicale infatti Allora, sì. Quando sto con mia madre e con mio padre si utilizzano un po' entrambi, quindi abbiamo proprio un misto di dita di parole. Poi ci sono dei delle parole specifiche che ho fatto mio mie nella mia nei miei discorsi, nelle mie nel mhmm, quando parlo le dico spontaneamente anche se non sono italiane. Ma poi, mhmm, quando vado da mia nonna e dai miei nonni, loro vivono in un paesino in quella zona di 5000 abitanti, quindi parliamo di 5000 persone, n un paesino in mezzo al nulla e quindi si parla sempre costantemente dialetto e quindi parlo anche con loro diale
Okay. Okay. Pochissi

Sì, è successo che ci mhmm, ci s mhmm, c'erano delle conversazioni che si facevano con delle persone che avevo da poco conosciuto, e alcuni mi dicevano diciamo che io ho un accento forte ma non così tanto. Ehm
Mh-mh. Ma eri fuori dalla tua regione effettivamente? Eri in un po okay.
Esatto, sì, sì, sì, mi è capitato in Nord Italia ad esempio. Ehm, alcuni sì, mhmm, ehm, dicono: "Mamma mia non si sente proprio", cioè come come se fosse sai una un pregio che io non non debba n non si debba sentire. Altri invece mi dicono
Certo, come se fosse strano effettivamente sentir addirittura a volte capita e magari parli in inglese e ti viene detto: "Ah, wow! Non non pensavo fosse possibile, lì nel sud."
Esatto. Esa Sì, succ succede, succe eh no guarda, sì, succede tantissime volte. Poi, ehm, adesso io mi sto anche andando su altri tipi di dialetti di altre lingue, quindi parliamo proprio del del peggio di peggio. Però ecco, credo che il dialetto e la lingua, la comunicazione, sia troppo interessante, troppo bella da analizzare. Ci sono delle parole che ti danno una visione completamente diversa della storia. Guarda, voglio farti un esempio.
<chuckles> Assolutamente. Perché le parole portano con sé della storia effettivamente, storia dei popoli che le hanno utilizzate. C'è una parola del tuo dialetto che secondo te, quando ti viene in mente, ti fa veramente pensare alla storia del tuo popolo, alla storia del del del luogo da cui vieni?
Uh, tantissimo. Tantissimo.

Mh. Veramente
kay, che sarebbe una sorta di sta s sta sputacchiando, anche se non è proprio quello, quindi
Sì, noi ehm, in napoletano si dice schizzichea, però è comunque un verbo, in un certo senso. Però, effettivamente, è quella la cosa che ti fa essere più identitariamente legato a una lingua, quando c'è quella parola che esprime una cosa che in un'altra lingua puoi dire in una sola frase, no, e come fai a spiegarla quella cosa? Eh, in effetti, è quello che dà più identità a una lingua, no?
Esatto. Diventa un vermo uhm, diventa un verbo. Esatto. Mh-mh. Ma sì, ma dà de dà un sacco di identità, perché poi, ecco, ad esempio, io, parlando di parole che uti utilizzo nel mio nella mia vita quotidiana, io utilizzo, nella mia vita quotidiana, parole come lampo, che sono del dialetto di mia madre, che è, uhm, sostanzialmente, un'espressione di, uhm, sorpresa è un po' come il meh barese, cioè, uhm, ad esempio, io, mhmm, sono stanco e tu mi dici: "Dobbiamo fare un'ora di macchina per arrivare al posto". Io ti dico: "Lampo, un'ora di macchina, non esiste che vengo", esempio.
Mh-mh. Okay. È come dire: "Mamma mia, ehm, mi mi stai distruggendo, non <chuckles> è troppo per me".
Esatto, esatto. Oppure può essere utilizzato come una non credenza, quindi, uhm: "Sai che de ieri ho vinto 2000€ a l'ho trovate per strada", esempio, e, uhm, tu puoi dire: "Lampo, lampo", come della serie: "Non ci credo, sì, ch ch che sei così fortuna" esa
Ah, è incredulità, quindi. Doveva dire: "Figurati", no, "Figurati se veramente lei li hai trova" senti e, a questo punto, ti vorrei chiedere una cosa, mhmm, invece, ci sono dei momenti in cui il dialetto, diciamo, ti ha, di contro, magari, messo in difficoltà invece che avvantaggiato?